Ehm, e io ricordo po questa sensazione un po', che secondo me
Poi è quasi
mi ha accompagnato mhmm, <blows air> è ehm, è un po' allora, parafrasando, non so se ehm, se comunque conosci il film Balto, quello del cane lupo. A un certo punto, viene detta una frase, che dice: "Balto non sapeva più cosa fosse, ehm, sapeva di non essere lupo, sapeva di non essere cane, ma sapeva solo di non sapere c cosa fosse." Ehm ed è un po' il senso che io ho avuto tutta la mia vita, perché, sai, co ire in Italia, comunque, per i compagni, ero sempre quella metà straniera. Quando andavo in Repubblica Ceca, ero sempre quella, che sì, avevo sangue ceco, ma comunque, non sapeva parlare perfettamente ceco e quindi, diciamo, questa cosa mi ha sempre divisa un po'. Poi vabbè, la mhmm, insomma, ovviamente crescendo diciamo che mi si è sviluppato molto di più, ecco, questo senso di uhm, di appartenenza all'Italia, perché, ovviamente, c'ho vissu pu le amicizie questo e quello, però
No, ehm questo non lo conosco. Eh, inso Sì. Italiana. Cioè è uhm, è 'na è 'na scelta chiaro.
Esatto, però devo dire che, comunque, anche se mia mamma è venuta a mancare, ho deciso di tenere la casa lì, ehm, in Repubbli
Ah, e i a hai una casa in ehm, in Repubblica Ceca, quindi
Sì, sì, ho ereditato la casa di mia madre, ehm, perché e ho deciso di non venderla, perché e l'ho spiegato anche ai miei cugini, ehm, penso che io debba cercare di trovare di più, ehm, le mie radici, con quella che è l'altra mia metà, perché non è che sono 80%, 20%, 70 e 30.
Sì, non vuoi perdere, diciamo, quel quel filo conduttore, io lo chiamo così, con comunque, con con tua madre, ehm, perché, ovviamente, è anche una questione logicamente affettiva, ehm, però, comunque, è è da dove veniamo, siamo anche siamo anche quello che siamo.
Esatto, esatto e